Hı hı. Ya, şöyle, marketlerin kendi, işte, uygulamaları oluyor, onlara da bakıyorum ama bir tane çok güzel bir uygulama buldum. Bütün marketleri gösteriyor. Yani, yakınımda olan, hani, zincir şeklinde olan bütün marketlerin, eee, o hafta neler indirimli, işte, neler geliyor, değişik bir ürün geliyor mu, falan. Böyle yeni şeyler de denemeyi severim ben birazcık. Eee, hani, daha önceden tatmadığım şeyleri falan da, "A, böyle bir ürün geliyormuş, hiç yememiştim, onu alayım." falan diyorum. İşte, bazen mesela, işte, bir Asya usulü, bilmem ne yemeği gibi bir şey oluyor ve öyle olunca, hani, dışarıda belki de o kadar risk alıp yemek istemediğim şeyleri indirime gelince öyle marketlerde denemiş oluyorum gibi oluyor. Benim de işime gelmiş oluyor. Bir de arkadaşlarımda da böyle, <clears throat> örnek veriyorum, bir şey denemek istiyoruz, konuşmuşuz. "A, markette şu şu gelmiş, hadi alalım." diye birbirimizle konuştuğumuz da oluyor. Öyle birbirimizden haberdar olarak da markete gitmişliğim çoktur.
Bu çok iyiymiş. He he, hıh. Anladım. He he. He, anladım, o zaman 2 tane sistemi aynı anda kullanıyorsun, hem arkadaşların üstünden hem de uygulamalar üstünden kontrolünü sağlıyorsun. Peki, yemek yapmayı genel anlamda sever misin bu yaptığın alışverişlerle?
Evet. Yemek yapmayı severim. Yani, vaktim olduğunda çok seviyorum hatta, yani, böyle, uğraşmayı vs. güzel yemekler yapmayı, işte, sağlıklı yemekler yapmayı, hatta şeyi de çok severim, aslında sağlıksız olan bir yemeği biraz daha, emm, sağlıklı hâle getirip yemeyi falan da severim. Vakit geçirmeyi çok seviyorum mutfakta ama tabii ki çok yoğun olduğum
He he. Anladım. Bu sizin için bir hobi diyebilir miyiz o zaman, bu bir nevi sizin hobiniz.
Evet, denilebilir. Bence bir hobi. Yani çünkü böyle, bazı insanlar, böyle çok şey, karnın Benim böyle arkadaşlarım var, hani, sadece karnını doyurmak için yer ve aslında karnını doyurabilecek şekilde yemek yapar. Ama ben, hani, gözüme hitap etsin, işte, böyle, hani, beni mutlu etsin o gün isterim, yani. 2 öğün yediğimi söylemiş
Anladım. Yaptığınız peki Yaptığınız en iyi en iyi yemek hangisidir? Sizin favoriniz hangi yemek yapmaktan en çok keyif aldığınız yemek hangisi?
Ya o da bunun birazcık etkisi oldu. Favorim hangi yemek? Çok zor bir soru. Bir sürü yemeği çok seviyorum ama şu anda aklıma mantı geldi. Yani, mantı çok severim. <chuckles>
Hı hı. Mantı, peki bu sizin, eee, kendi tarifiniz üzerinden mi yapıyorsunuz? Tarifi internetten mi buluyorsunuz? Hazır bir tarifiniz mi var? Ve bunu yiyen insanlar ne düşünüyor sizin yaptığınız yemekler hakkında? Hiç, eee, fikir aldınız mı?
<chuckles> Mantı çok sık <chuckles> çok sık yaptığım bir yemek değil. Galiba o yüzden çok seviyor olabilirim. Birkaç kere denedim, internetten tarif bakarak yaptım. Eee, erkek arkadaşım yemişti, o çok beğenmişti ama bilmiyorum tabii ki, hani, gerçekten ideal bir mantı mıdır yoksa, emm, emm, ya sadece beğendiği için, hani, laf olsun diye mi iltifat etti? Ama, hani, böyle sürekli yaptığım bir yemek değil açıkçası. Ama sürekli yaptığım yemeklerde, böyle, değişik makarna sosları falan yapmayı çok severim. İşte, eee, patlıcana çok bayılırım. Patlıcanla her şeyi çok severim ve, hani, patlıcan her mevsim yemek istediğim bir, eee, sebze açıkçası.
Anladım. He he. A! Anladım. Anladım. Peki, eee, bu hobini nasıl değerlendirirsin? Yani, bu hobi senin stresini alıyor mu? Bu senin sosyal hayatına yansıması var mı? Emm, ne düşünüyorsun bu konu hakkında?